Alam mo ba, ah, sa totoo lang, madali talaga akong ma-distract lalo na sa trabaho ko. Kasi parang, feeling ko kasi, parang ano, hindi ako nakakapag-focus lately ha, kasi actually, ah, ka kaka-start ko lang mag-ano ‘no, mag work from home. So ang pinili ko kasing iskedyul is this, ah, morning 8:00 to 4:00 ba. Kaso nga lang ang masama nito, ah, naalala ko may bunso nga pala ako. Tapos parang ang ginagawa ko na lang is nagmu-multitask na lang ako na parang ‘pag kailangan ako ng anak ko, ah, do’n ako sa anak ko, tapos pabalik-balik ba, parang gano’n. Ah, pero minsan kasi parang hindi ako nakakapag-focus din sa kanya, tapos gayon din sa trabaho ko. Tapos parang ayun nga, parang madali akong ma-distract lalo na sa ‘pag tatawagin ako ng anak ko na, ‘pag kakain siya, ‘pag mag-C-CR siya, ‘pag meron siyang gustong abutin, ‘yong mga bagay na gano’n. Kaya parang mas lalo akong, ah, hindi makapag-focus sa trabaho ko. Kaya ayun, parang, ah, gusto ko sanang magtanong sa ‘yo, baka meron kang alam para mabawasan yung pagka-distract ko sa trabaho ko, at kahit saang gawain ko?
Actually, normal 'yon bilang nabanggit mo nga na work from home ka, kaya marami talagang mga distraction sa'yo. Pero, um, matanong ko lang, ah, nabanggit mo yung oras na itinakda mo, ah, dun sa work mo, fix ba yun or puwede mong baguhin?
Ah, ayun nga, nasabi ko na kasi 'yon, kaya parang fix na siya. Tsaka parang nag-start na din ako, parang ganun.
Mm. So yung yung work ay yung time na 'yon talaga, so fix na siya 'no, hindi mo na siya mabago. How about yung sa, ah, anak mo? Dun sa bunso mo naman o wala ba siyang ibang kasama sa bahay sa ngayon? Kayo lang ba na dalawa?
Mm, um Oo. Actually, ako lang kasi, ah, isang pamilya kasi kami 'no, dalawa yung anak ko tapos yung panganay ko, nag-aaral naman siya. Tapos yung asawa ko naman, nagtatrabaho. Parang umuuwi lang siya, ah, parang kakain lang ng lunch. So ayun, siya naman yung nagpapaligo do'n sa anak ko, kaya meron akong time na makapag-focus 'pag andito siya. Pero siyempre, mas malaki pa rin na mas malaki pa rin yung oras na ako yung kasama niya, na talagang hindi naman sa sinisisi ko yung, kahit sino sa kanila, pero talagang nadi-distract ako kahit anong sa anong gawain.
Mm. Mm. Mm. Mm, yung, um, yung work, ah, station mo diyan parang ganun, ah, exclusive ba siya or nasa common place?
Ah, actually parang okey naman siya nasa tamang lugar naman siya, kaso nga lang, ah, kahit kung kahit saan man siya ilagay parang siyempre 'di ba, parang kasama ko pa rin yung anak ko, tapos siyempre anytime tatawag at tatawag 'yan, kakain tapos, ah, ah, magpapatimpla ng gatas, tapos mag-C-CR 'di ba, ganyan naman yung mga bata, 'di ba? Eh, magdadalawang taon pa lang kaya medyo makulit na. Kaya ayun parang gusto ko lang sana malaman kung meron ba akong, ah, kailangan gawin? Para siyempre mabawasan man lang yung pagka-distract ko sa trabaho ko.
Mm. Hmm. Iyon, um, nabanggit mo na maayos naman yung, ah, lugar nung pag pinagtatrabahuhan mo, 'no? So, ah, wala naman talagang ibang nag nakakadistract, gaya ng phone or iba pa kundi yung anak mo lang talaga. Pero yung anak mo nga siyempre mahalaga din yun. Kaya ka nga nag-wo-work para sa kanya 'di ba, and yung mga task din na ginagawa mo para sa kanya. Minsan yun talaga kasi talaga yung kailangan nung mga bata. Pero para hindi ka ma-distract na-try mo na ba na, ah, i-note kumbaga yung mga task mo, yung gagawin mo? Parang hindi naman siya step by step, pero para alam mo yung last na ginawa mo para pag halimbawa tinawag ka tapos pagbalik mo, hindi ka na mag-iisip na, "Ah, asan na ulit ako?" Kundi parang alam mo na yung susunod na na gagawin.
Mm. Oo. Oo, alam mo, ah, parang na-try ko na siya kaso parang biglaan naman na ano, na tumawag 'yong anak ko parang gano'n. Tapos parang ano kasi ako parang madali niya kong ma-distract, tapos parang alam ko na 'yong sasabihin ko, alam ko na 'yong gagawin ko, ah, umalis lang ako saglit, parang uulitin ko na naman, "Ano nga ba 'yon?" 'Yong parang gano'n, 'di ba? Kasi siguro nagkakaedad na din ako, tapos, ah, siguro dahil nakapanganak na din ako kaya parang minsan may pagkalimot na parang gano'n. Pero nasubukan ko naman 'yong mga sinabi mo. Pero sa tingin mo mayro'n pa bang ibang paraan, bukod do'n sa sinabi mo?
Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Ah, may familiar ka ba doon sa, um, mga tricks, nila na parang pomodoro, gano'n, yung mga focus sessions? Ah.
Mm. Actually, parang, ah, okey naman siya kaso baka kasi ano, ah, magalaw lang ng anak ko, parang gano'n, 'di ba? Parang, ah, mas lalong mahirap, 'di ba? Kung, ah, parang siyempre, bago sa paningin niya tapos, eh, lahat ng bago sa paningin niya talagang kinukuha niya, tapos nilalaro niya. So, parang, ah, iniiwasan kong maging gano'n para, alam mo 'yon, para, ah, hindi siya ma-attempt na galawin, parang gano'n.
Mm. Actually, yung, ah, technique na 'yon, yung pomodoro, ah, kuwan lang siya, parang time management method na magta-timer ka ba, kung ano yung gagawin mo tapos yung mga break mo is in-between, short na breaks lang siya. Ah, para hindi siya para yung focus mo, kumbaga, every now and then, may yung task mo is na-breakdown siya sa mas maliliit na task para kahit na, halimbawa, um, compared siya sa maraming task kung tig-iisa lang, ah, at least tapos ko na 'tong 1, 2, 3. So, 'pag tinawag ka, ah, 4 na, parang gano'n.
Mm. Oo. Hmm. Oo. Alam mo kasi yung isa sa mga pomodoro ko parang yung ano, alam mo yung parang meron siyang sobrang lakas na pag-alarm, yung mga gano'n ba? Oo, kaya parang, ah, siguro kailangan kong i-try yung ibang ano, ibang klase, 'no? Pero yung sa ngayon kasi parang ayoko munang ipakita sa anak ko kasi, 'yon nga eh, malikot kasi 'yong anak ko, eh. Parang gano'n ba?
Mm. Oo. Mm. Mm. Okey. Uhm, yun in di na, ah o hindi naman kailangan yun nga yung sabi mo na yung mga pwedeng i pakialaman nung anak mo o pwede siguro kahit kuwan lang notebook ba or kahit digital din pwedeng i-list mo siya sa note 'yong task na 'yon 'yong maliliit na task. Para sa gano'n, eh, hindi ka maguluhan 'pag may ginawa kang alam mo 'yon 'yong mga kakasunod-sunod para hindi ka na malito.
Mm. Mm, alam mo tama ka diyan, 'no? Ah, siguro susubukan ko 'yong sinabi mong 'yan para, ah, hindi rin niya magalaw, kaso, ah, parang 'yon nga, eh parang eh, pero may masasabi ka ba para sa distraction naman ng 'yong sa anak ko? 'Di ba, parang siyempre parang mahirap naman na siyempre anak ko 'yon, ba?
Ah. Mm, mm. Oo, oo. Uhm, 'yong pano it na-try mo na rin ba na i-train siya, ah, 'yong s mag-schedule nung, halimbawa, um, nap time parang gano'n? Kasi mahirap din 'yong screen alam mo 'yon? 'Di ba, 'yong iba parang ang ginagawa nilang babysitter is 'yong phone parang gano'n. So pero kumbaga limited lang na kumbaga mag-s mahirap kasing i-train talaga 'yong mga bata pero kung mag-set ka ng halimbawa, "anak, ito 'yong ngayon. Tas ito 'yong schedule mo mamaya. Ito 'yong gagawin mo tapos consistent ka parang, oh, itong unang araw", siyempre hindi naman agad-agad na mage-gets niya pero 'yong eto 'yong talagang task niya parang halimbawa, um, sabayan mo siya sa pagkain parang 'yon na rin 'yong break mo para hindi siya magtatawag habang nagwo-work ka. Puwede ba 'yon?
Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, oo puwede 'yon. Alam mo, ah, nasubukan ko nga rin 'yon tapos parang umepekto naman sa kanya na sabay kaming kumain tapos, ah, sa totoo lang parang ano, eh, ang nangyayari kasi half hour lang 'yong, ah, break time ko tapos ang nangyayari parang hindi ko pa, ah, break time kumakain na 'ko. Tapos para 'pag break time ko, ah, katabi ko siya na pinapatulog ko parang gano'n. So, nakakapag-nap din ako kahit papano, 'di ba? Kaso nga lang minsan talaga lumalagpas ako sa oras ng pag-ano ko uli. So, puwede naman, puwede ko naman gawin talaga 'yon. Tsaka malaking tulong talaga 'yong mga sinabi mo, 'no? Pero sa totoo lang talagang ano, eh, distraction talaga rin minsan yung mga ano, eh, yung mga tawag dito yung mga noise din sa labas, 'di ba, na siyempre 'pag tulog 'yong anak ko magigising na naman. So, ilan na yung distraction sa 'kin, 'di ba? Mm, kaya sa tingin mo ba meron kayang paraan din para ma-less man lang 'yon?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Tama. Mm. Eh eh, siguro ‘yong, ah, workstation mo, sabi mo nga, um, okey naman na siya. Pero kung may mas better place pa na ma-minimize ‘yong noise, ‘yong distraction, halimbawa ‘yong mga kurtina para hindi kahit papaano, hindi hindi ka nakaki hindi wala kang nakikita sa labas, hindi ka rin nila nakikita, parang ganun. At the same time, yung yun nga, pati yung noise din.
Mm. Mm.
Para less ‘yong distraction mo.
Oo, sabagay nga, ‘no? Kasi talagang ano, kami, eh, parang, ah, tabi kaming kalsada, kaya parang ‘yong talagang ano, rinig na rinig talaga namin, kaya sobrang distractions talaga ‘yong nangyayari sa trabaho ko, ‘no? Pero alam mo, maraming salamat sa ‘yo, ‘no, kasi kahit papaano, eh, ah, natugon mo ‘yong mga pangangailangan ko at talagang, ah, i-a-apply ko talaga ‘yan kasi siyempre mahirap naman ‘yong may distraction sa trabaho, tapos, ah, hindi lang isa, dalawa, ‘di ba? Pero hindi naman masama sa na ‘yong anak mo ang distraction pero alam mo, kaya namang i-handle ‘yon, ‘di ba? Maraming-maraming salamat sa mga tulong mo ha at payo.
Walang anuman. Maraming salamat din sa trust sa pag-share ng experience mo, and ipagpatuloy mo yung, ah, ginagawa mo na pag, ah, wo-work, at the same time, pag-aalaga. ‘Yong, ah, sacrifices mo, ah, malaking bagay ‘yan. Kaya, ah, hopefully, nakatulong ‘yon para mabawasan ‘yong pagka-distract mo, and magawa mo na ‘yong mga task mo. Sige.
Sige, salamat.